Oye, fíjate que quería platicar contigo, no sé si quizá puedas llegar a tener, pues algún consejo de como manejar esto. Eh, lo que pasa es que a mi esposa y a mí nos gusta mucho viajar. De hecho, es algo que empezamos a agarrar como muy eh pues, digamos, eh, una actividad común que empezamos a hacer durante el año pasado, y la verdad es que nos encanta y quisiéramos hacerlo incluso más. Sin embargo, eh, pues los viajes que hemos hecho anteriormente, pues sí hace han sido algo costosos y todo eso, y y realmente nos gustaría seguir haciéndolos, pero, eh, también nos gustaría como que darnos alguna que otra escapada, pero pues aquí se limita un poco tanto el presupuesto para ahorrar para los viajes que, digamos, van a ser más significativos. Eh, y también, pues evidentemente el tiempo, no es como que tengamos todo el tiempo, ella no puede pedir vacaciones todo el tiempo. Entonces, pues no sé, ¿cómo cómo tú manejarías, por ejemplo, el tema de poder viajar con un presupuesto un poquito más limitado y también que no fuese tanto tiempo?
Ujú. Ujú. Ajá. Claro. Claro, sí, la verdad es que hay muchas opciones. Y me encantaría ayudarte. Quisiera conocer un poquito más el contexto en el que vives tú y obviamente tu pareja, y, este, y como que, ahora sí, darte un consejo muy específico para ti y tu situación. Em, cuéntame un poquito de, ¿cuántos días puedes dedicarle a un viaje? O sea, mm, ¿tienes como un aproximado de cuántos días? Que digas: "Okey, no más de 1 semana, no más de 15 días".
Ujú. Claro. Ah, mira, es que, como te decía, normalmente los los viajes como más grandes, pues sí, nos tomamos como incluso unas 2 semanas. Ah, pero para estos viajes pequeños que queremos empezar a hacer, pues, para no esperarnos, ¿no?, tanto tiempo. Ah, yo creo que sería máximo un par de días para dedicarle el fin de semana. Ujú.
Mm. <chuckles> Ah, okey. Okey, unos 3, 4 días, incluyendo el fin de semana, ¿no?
Sí, más o menos.
Okey, va, eso me sirve mucho. ¿Y tienes algún presupuesto máximo, por viaje? Que tu digas: "Mm, o sea, yo no quiero gastar más de esto". O que digas: "Que me salga a tanto el día, que me salga a tanto la noche". O sea, ¿sí hay como un presupuesto máximo, este, para el viaje? Y, si sí, ¿qué es lo que como que más te gustaría gastar? ¿Te gustaría mastar en la comida, que la comida siempre sí fuera muy rica y el hotel no te importaría tanto, o que prefieres ir en camión y o prefieres rentar un carro? O sea, cuéntame un poquito como, ¿qué es lo que prefieres, y dónde dirías: "Pues, aquí la verdad no me importa tanto, y esto sí es esencial para nosotros"?
Ujú. Am, pues, mira, yo creo que para el tema de, mm, de transporte no hay tanto tema, porque nosotros tenemos, eh, nuestro coche. Am, pero, quizás, sí le podemos llegar a a lo que principalmente nos interesa es tanto dónde nos quedamos, es decir, que sea un un lugar no digamos, lujoso, pero, eh, que sea bueno, porque, pues, hemos tenido varias experiencias como medio extrañas, ahí. Entonces, eh, pues sí, un un lugar que sea relativamente bonito, y, eh, también el tema de la comida. Digo, tampoco gastamos demasiado, pero no nos gustaría como que limitarnos, o o no comer lo que haya localmente a donde vayamos.
Ujú. <chuckles> Mm, okey, okey, perfecto. Entonces, ahora sí que creo que eso me ayuda mucho también como a empezar a a ver qué planes o qué consejos te puedo dar y, ¿qué tipo de viajes prefieren? ¿Prefieren algo relajado? Y que a lo mejor, este, ¿pueblear, conocer la ciudad a donde van o el pueblo a donde van? ¿Prefieren más la aventura de irse de de senderismo y hacer como tirolesa, y a lo mejor irse que en los rápidos, o más cultural, como museos, em, ruinas o la arquitectura?
Ah, pues, mien
Es como lo que mm Ujú.
Ujú, mira, nosotros buscamos normalmente algo como muy relajado, pero sobre todo como con buenos paisajes, ¿sabes?, no no tanto la cultura que también, pues, se agradece, ¿no?, evidentemente en muchos lugares hay, pues, precisamente los museos locales, estos, los las plazas, todo eso eso está muy bonito. Pero, eh, precisamente como lo que buscamos en un viaje es desconectar un poco, ¿sabes?, entonces, pues sí buscamos como algo que esté como muy rodeado de naturaleza, cosas como, pues sí, quizá algo boscosas, no sé, o sea, sí algo que salga de la rutina.
<chuckles> Ey. Mm, okey, o sea, no es como esa actividad física, como salir y conocer y que haya mucha naturaleza, es como lo que más les importa.
Sí, totalmente.
Ujú, okey, y ¿viajarías o sea, viajarías tú con tu pareja? ¿Viajan como? ¿Les gusta viajar con amigos, con familia? O si es algo de esas cosas que dices: "No, esto es nuestro momento de pareja y es solo para nosotros".
Pues, realmente no tenemos como que un gran tema, también es que justo también entendemos, ¿no?, que hay muchas personas que, pues, quizá, no tengan el presupuesto para estar saliendo así como constantemente. Eh, pero digamos que si hay amigos que, que tienen como que esa ansia también por estar saliendo, pues, no sé, al menos 1 vez al mes. Eh, no no tenemos ningún tipo de problema, porque, vayamos, al contrario, lo hemos hecho, y la verdad es que nos la pasamos súper bien. Ah, entonces, pues sí, evidentemente los que nos acabamos de levantar somos tanto mi esposa como yo, pero pero evidentemente si hay más personas que puedan ir, pues, adelante, tanto familia como amigos.
Ujú. Ujú. Mm, okey, va, esto me sirve mucho. Mira, pues, algo que yo te podría recomendar, es obviamente priorizar los destinos cercanos, ¿no?, eh, a lo mejor que puedan llevar su carro, que a lo mejor no tengan que, a lo mejor gastar en un vuelo de avión y que se puedan mover dentro con con su carro, ¿no?, eso creo que sería lo primero y lo ideal, que, no sé si sea algo factible para ustedes, que si manejan en carretera, si si ¿es algo que les gustaría hacer?
Ujú. Sí, sí, sí, definitivamente, creo que tampoco me había puesto a pensar mucho como que en el tema de que fueran, pues, destinos un poquito más cerca, pero sí nos facilitaría mucho precisamente el transporte por el por el carro, hasta que sea un poco menos cansado incluso.
Sí, la verdad es que sí es un poco más cansado, pero al final del día creo que sí ahorrarías mucho más dinero, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, van en en grupo, pues que todos se vayan en un carro, creo que sería esencial para, ahora sí que entre todos, pagar la gasolina y las casetas, sería padre. Si nomás van ustedes dos, pues contemplar cuánto van a gastar de casetas, cuánto van a gastar de gasolina, para también poner eso como en el presupuesto, ¿no? Y algo que también, este, eh, recomendaría, pues es buscar en temporadas bajas, ¿no? Sí, ahorita que están en época, que ahorita son épocas festivas, o, ah, yo les recomendaría que se queden en casa y a lo mejor ya en enero, que ya empiezan como a otra vez a a bajar toda esta temporada de de vacaciones y todo, pues va a servir mucho para encontrar ahora sí alojamientos mucho más baratos, pero que son de buena calidad, ¿no? Em, creo que algo que serviría mucho es como buscar varias opciones, eh, como ya sea en Airbnb, en Vrbo, este, a lo mejor en estas páginas de hoteles, y ahora sí que comparar, ¿no? Creo que comparar va a ser muy, muy, este, esencial para buscar un buen hotel a un buen precio, y pues también buscar fechas, ¿no? A lo mejor sí tienen planeado irse a mediados, pues checar una semana antes y s y una semana después, a ver qué es lo que sale más barato, no sé si es algo que sea posible, que sea factible que hagan tú y tu pareja.
Okey, ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí, totalmente. Creo que todos estos consejos que me has estado mencionando me servirían muchísimo, justo porque, pues, eh eh, creo que podríamos estar haciendo este tipo de viajes como mucho más constantes, sin sacrificar tanto tiempo como como demasiado dinero, eh, por lo que justo te mencionaba, ¿no? Como que, eh, el punto es, eh, apretarnos quizá en algunos viajes para poder hacer alguno que otro como mucho más, eh, significativo. Entonces, eh, totalmente creo que todos estos consejos me van a ayudar, sobre todo el tema, eh, eh, pues lo veo muy factible también hasta para incluso invitar a otras personas, que como te decía, ¿no? Quizá algunas no tienen como el presupuesto, pero justo no había pensado en eso, que quizás si nos vamos todos juntos en en mi coche, bueno, que sea una camioneta, de hecho, entonces, pues, justo nos nos ayudaría como a poder repartirnos el gasto del de la gasolina, todo eso, y pues ahí se ahorra bastante, bastante dinero. Eh, sobre todo, pues, como si lo comparas, ¿no?, con con pasajes, ya sea de camión, de de avión, eh, pues sí es una diferencia, pues, muy radical, ¿no? Entonces, repartido entre tantos, creo que puede ser bastante, bastante bueno. Am, también el tema de de buscar en temporada baja, la verdad es que no lo he hecho porque justo como que últimamente estábamos viendo eso, pero es como de, ah, para irnos el siguiente fin de semana, ¿no? Entonces creo que quizá un poco más de planeación, pues, nos ayudaría precisamente a encontrar esas temporadas que, digamos, no van a ser tan altas dependiendo el lugar y, pues, evidentemente nos ayuden con el tema de los gastos, de que no sea pues sí, ¿no? O sea, tú sabes que, pues, en temporadas de <chuckles> de mayor turismo, pues, evidentemente aumentan mucho los precios, tanto de hoteles como de gastos allá. Entonces, creo que justo, eh, tener el tiempo para planearlo, eh, nos ayudaría a encontrar, eh bueno, identificar para cada lugar cuál es su temporada baja y, sobre todo, como lo mencionabas, el tema de de comparar, pues, algunos hoteles, eh, pues, algún Airbnb o algo así, seguramente, pues, se estarán modificando sus sus precios. Y sí, totalmente creo que si nos damos ese tiempo de de planificar un poco mejor, podemos llegar a, pues, eh, cumplir, ¿no?, con todas las características que que queramos que tenga un viaje, pero, pues, sobre todo, limitando un poco el presupuesto, y hasta eso nos ayuda incluso para planear un poquito más la escapada del trabajo, de poder llegarle a mencionar, eh, pues a nuestros jefes que que no vamos a estar durante ciertos días. Entonces, sí creo que creo que voy a planear todo esto ya como un poquito más, con esa visión que me acabas de dar, y un poquito más orientada.
Y te recomiendo mucho la anticipación, eso va a ser clave para encontrar algo a buen precio y que sea asecci asecli asequible, y este, también encontrar actividades gratuitas o baratas, ¿no? Si les gusta lo que es, em, los paisajes y eso, a lo mejor buscar, eh pues ahora sí caminos de senderismo para que lo puedan checar, a lo mejor alguna actividad eco ecoturista eh que pueda ofrecerles, pues ahora sí que lo que están buscando y de una manera, pues gratuita o inclusive hasta eh eh gratis, ¿no? O económica, podría funcionar. La verdad es que sí te recomiendo mucho que lo hagas con anticipación y, como tú dices, pues no está de más como platicar con esos amigos que normalmente les gusta ir de viaje, pero a lo mejor no pueden pagarlo. Y, pues, como que ahora sí que, pues también les saldría más barato a ellos como a ustedes, ¿no? Creo que sí sería algo superimportante.
Sí. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Creo que todos estos consejos sí son muy, muy buenos, y los voy a implementar porque la verdad es que creo que sí, me me solucionaste bastantes eh, temas que la verdad no había contemplado. Eh, y y sobre todo, eh, bueno, me me iluminaste en este camino de de poder llegar a esa conclusión de que la planeación es lo mejor, pero sobre todo no nada más eso, sino que justo me diste varios puntos, que es cómo cómo planearlo de una manera como mucho más efectiva, para que, pues, obviamente nos la pasemos mucho mejor y pues nada, muchísimas gracias la verdad es que me sirvió mucho platicar contigo, eh, y a todos estos consejos que me diste, pues sí son algo que voy a implementar, pues a partir de ahorita en mi próximo viaje.
Claro, que te vaya muy bien en tus viajes y hasta luego.
Claro que sí, gracias.